Я в полном кошмарном ситуации, не знаю, вот, 2 месяца, если честно, я героически, наверное, держал, <chuckles> график, который очень, а, радовал меня: я бегал 3 раза в неделю по 10 километров и без единого буквально пропуска. Чувствовал себя очень сильным, а, я гордился собой. А, из-за этого, конечно, в принципе, вот, я, бывало такое, что я радовался, и эффективность даже, ну, росла на работе, в учебе. А, вот, иногда вот, точнее, а, 2 недели назад у меня было, что я просто не вышел пробежку на пробежку в среду. И, в принципе, не было никакой причины, я не болел, и просто была какая-то, не знаю, накрыла апатия, да, можно сказать. Я, вот, сказал себе, вот то что: "Ладно, там 1 раз можно", и просто сел смотреть сериал. И да, вот на следующий день и уже на протяжении 2 недель, а, я очень часто начал пропускать. Я, вот, неделю только 1 раз начал бегать только, и то не 10 километров, а вот только 8 или там 9, последние вот уж не вывожу как-то. И вот вот каждый день даю себе слово, конечно, то что, вот, завтра начну снова. Но внутри, вот, тоже <chuckles> как бы, голос есть с другой стороны, который, вот, говорит, да, что всё равно я уже испортил вот этот streak то есть какой-то, м, подряд, когда делаешь, да, несколько раз. А, и вот, если зачем начинать вообще, если опять сорвешься или уже сорвался, да, вот, поэтому это чувство провала и беспомощности как-то мне мешает последние дни, и хочется вот от тебя каких-то советов, чтобы, вот, м, наверное, выкарабкаться из этой ямы.
Так. Понятно. Так. Ну, прежде всего, хочу сказать, что я очень хорошо тебя понимаю. Ну, это было, как говорится, на пике спортивной формы, судя по всему. М, стабильно тренировался и потом вдруг срыв. Это обидно, конечно, обидно. М, и, кажется, что ты ничего с этим уже поделать не можешь, и появляется некоторое чувство апатии. Ну, я, да, я тебя понимаю. Ну, а скажи, пожалуйста, судя по всему, ты практически чуть ли не профессионально занимаешься бегом, да?
Конечно. Да, получается, я в университетской сборной, и долгое время вот, э, я занимался, ну, точнее, 10 лет уже занимаюсь бегом. В том плане, что просто бегаю много, а, но не было такого, что вот как последние дни на а, настолько много бегал. То есть это где-то это челлендж, в принципе, д а, 30 километров, э, в неделю бегать, и, в принципе, мне нравится челлендж, э, очень хорошо получалось и тоже помогало мне, вот такой, как называется- персональный рекорд, да? Как-то быстрее, чтобы это было, поэтому я сделал свой рекорд за 10 лет, а, ну. Вот, э, ситуация, конечно, м, то, что вот появилась, да, какой-то срыв у меня, очень сильно мешает сейчас, а, моему профессиональному дальнейшему развитию в этом виде спорта.
Так. Так. Ясно, ясно. Но, м, скажи, пожалуйста, но, м, во-первых, надо за отметить, что университетская сборная- это очень серьезно. М, а, м, не предстоят ли тебе впереди какие-то соревнования, может быть, и как скоро они предстоят, если есть такие?
Ну да. Да, конечно. Ну, э, у меня будет в марте полумарафон, э, который, в принципе, к я бы сказал, 1 такой большой, э, такой профессиональный, э, именно это между университетами, поэтому тоже есть большая ответственность на плече, потому что именно меня выбрали. Даже несмотря на то, что вот я, ну, человек из другой страны, э, сейчас в эмиграции нахожусь, но именно меня выбрали, поэтому Хочется, конечно, тоже вот ответственность, которую на меня положили, вот хат как-то, не знаю, э, вернуть им, да, хоть что-то, хотя бы какой-то результат показать. И, в принципе, да, дальнейшие тоже, а, планы есть по университетским марафонам, а, и просто каким-то соревнованиям, которые вот у нас в университете происходят или в стране, в городе, поэтому большие планы имеются, да.
Так. Понимаю. Ну да, всё очень серьезно. Ну и большая ответственность, вернее, ты сам на себя возложил такую ответственность, большую, так сказать, и моральную, и физическую, м. Ну, а что ты что-нибудь, э, м, предпринимал? Ну, пытался вернуть себя вот в тот, э, наивысший пиковый режим? То есть 3 раза в неделю по 10 километров?
Да. А, да, у меня, э, было, конечно попытки просто вернуть это, э, если ты именно про это спрашиваешь, да, вот. Сейчас, а, бывало такое, что вот меня заставляю своего друга, а, выходить со мной. В принципе, он помогает, конечно, с одной стороны, потому что, ну, не знаю, чувство вины, да, появляется, или стыда там, если я зову его и потом сам не выхожу, поэтому это мне помогало. А если, вот ты спрашиваешь, про что было раньше, в принципе, вот эти 3 месяца, когда я сам бегал, это, наверное, просто какой-то стри вот как раз я сказал, есть приложение Strava, и ты там можешь вот, а, как бы маркировать свои результаты. И вот тоже мне очень нравилось, как бы, наблюдать, вот, как растет, точнее, снижается количество времени, э, а, за которое я пробегаю, да, вот эти 10 километров, в принципе, это какой-то азарт появился, который очень двигал мной пс а, мн долгое время. И, конечно, вот, эм, погода была очень хорошая р раньше, это было лето и осень, а сейчас вот из-за холодной погоды, ну, в принципе, не сказал слишком, но тоже -1 градус- это не самая лучшая, м, погода, наверное, чт для бега. Возможно, возможно внутри можно бегать, но я пока не задумывался об этом, да. П поэтому, вот, такие, м, не знаю, плюсы для меня помогали раньше.
Понятно, да. Понятно. Так. Ну что, очень продуманно всё. Особенно хитрый прием с товарищем, который будет бегать не с тобой, да. Это очень стимулирует. Ну, знаешь, складывается впечатление, ты говорил, что это было для тебя рекордный режим, да, пиковая нагрузка. М, 3, м, по 10 за неделю. Может быть, ты чуть-чуть, м, превысил, э, свой на тот момент лимит сил? Как считаешь, может такое быть?
Абсолютно. Возможно. Да, возможно, э, лимит, как бы, был превышен в том смысле, что, э, раньше у меня был такие челленджи тоже. Ну, тогда я бегал по 5 километров, и, в принципе, всё было идеально. А, да. Возможно, мой лимит, м, я бы сказал, где-то там 20 километров максимум, ну то бишь это 7 километров в с по 3 раза, да, примерно. И, а, возможно, лимит еще и превышен в том, что сейчас вот по погоде немного не подходит. И с другой стороны тоже вот, а, на работе есть какая-то усталость, и из-за учебы, в принципе, которая продолжается щас вот. Дипломную работу тоже пишу. А, есть такая, из-за этого тоже, м, за небольшой прям стресс, но, конечно, вот, как-то тоже действует на то, чтобы вот, а, а, на восстановление как-то очень мало времени уходит, потому что вот сижу перед компьютером очень часто, м, часто много времени, а, да. Поэтому а вот пиковая, конечно, форма, пиковые, конечно, вот, э, требования от себя в не самый подходящий момент, наверное, всё это как бы складывается, что из-за этого вот срывы начались у меня.
Да, похоже на то. Ну, видишь, ты сам критически оцениваешь, м, свою готовность к таким нагрузкам. Так что тот момент, когда ты не побежал, это был не момент слабости, это был, скажем так, момент протеста организма, ну, грубо говоря, мышц, да, и психики на излишнюю, м, превышающую твои возможности на тот момент, нагрузки. Н-да, нагрузки очень велики. И, как мы с тобой уже говорили, есть и моральные обязательства, и психологические нагрузки. Мгм. Но, э, тем не менее, надо отметить, что до тех соревнований, которые так важны для тебя, университетских, есть время и есть время снова достигнуть пика формы. Только не надо делать это, возможно, сразу. Ты совершенно верно заметил, м, ты понимаешь в этом, наверняка, довольно много, м, как, э, снова повысить нагрузку? Ну, может быть, с э, 3 раза в неделю по 10 километров- это многовато. Может быть, с сократить дистанции или сократить количество забегов?
Понятно, да. Окей. Она нам Ну возможно, да. В принципе, э, й у меня нет проблем с бегом в выходные дни, потому что учебы и работы нет, и, ну, вот 10 километров я могу спокойно в воскресенье бегать, как у меня запланировано, а вот вторник и пятница- немного, вот, очень проблематичные для меня, а, в том смысле, что очень устаю потом, и времени Точнее, усталость проявляется из-за работы. И, возможно, я бы мог, конечно, хотя бы в медленном темпе пробегать эти 10 километров, не так быстро, как я от себя ожидаю, да, какой-то прям, чтобы гнаться за каким-то рекордом опять. Возможно, вот, просто медленно, расслабленно, возможно, с кем-то еще рядом, да, с другом вот продолжать вот так. Или
Да. Может быть, или вообще заменить на занятия в спортзале. У тебя наверняка найдется какие-то, найдутся какие-то комплексные упражнения, очень важные и полезные тебе, которые можно сделать в помещении.
Это абсолютно, да. Да, конечно, вот как раз Радем, э, мой друг, ходит, точнее сосед, ходит, а, в зал, который очень, вроде бы, хорошо экипированный, поэтому, возможно, там тоже попробую, слышал, не так уж и дорого там. А, и, возможно, м, какая-то ск скука появилась из-за того, что, т ну, действительно, если так подумать- это очень скучно. Одно э, каждый раз бегать одном и том же месте, поэтому, возможно, я могу добавить хотя бы вот, м, зал иногда, возможно, некоторые другие места, если могу найти, вот бегать иногда. А, да, поэтому попробую, конечно.
Так, мгм. Так, а в за в зале есть беговая дорожка, да?
Да, конечно, в зале всегда, э, в принципе, есть беговая дорожка в этой доступности, м, ка как я видел. Я 1 раз заходил просто, и поэтому видел, что там где-то вот 20 или 25 буквально беговых дорожек, поэтому вот, наверно, проблем с этим не будет, а, да. И
А. Очень хорошие условия, да? Может быть, э, тут с организуется еще 1 дополнительный стимул, если ты купишь абонемент. Ну, м, м, для студента, надо думать, м, достаточно дорогая покупка получится, да? Ну, это тоже тебя стимулирует- ну, как говорится, не пропадать же деньгам, что я зря потратился, да, в этом смысле.
Мгм. Ага. Абсолютно, да. Ну, в принципе, если начну вот так, а, хотя бы потрачу деньги, у меня всегда вот такое было с, э, какими-то экзаменами, там какой-то IELTS, SAT какие-то экзамены вот тоже, когда я покупал, я сразу начинал готовиться, а до- вот не было такого, что прям столь же усиленно готовился. Поэтому, возможно, да, то что вот я понимаю, что какие-то свои, ну, кровные такие деньги потратил, и не хочется, конечно, там пропускать из-за этого, да. Да. И наверно от кето м, п постараюсь полностью вот как бы не сразу вот, м, бежать 10 километров, наверно, потому что я с немного уставший, если честно. Возможно, начну с каких-то вот микрошагов, там, 5 километров, как ты сказал, попробую начать, или хотя бы в зал пойти, э, с другом. В принципе, вот я видел, что в зале очень много людей, и то, что они вот тоже занимаются чем-то, меня мотивирует. Не хочется вот тоже там, <chuckles> а, бездельником показаться, да, в зале, поэтому тоже хорошая идея- пойти в зал.
М, точно, да. Всё верно, да. Но ты практически профессионал и сможешь организовать программу, так сказать, восстановления формы. Главное не перестараться и не перегореть к моменту соревнований.
Абсолютно, да. Да, спасибо те большое, теперь вижу вот, э, какие-то ориентиры, как я могу решить эту ситуа ситуацию, поэтому, да, чувствую себя намного увереннее после разговора с тобой. Большое тебе спасибо.
Не за что, всегда готов помочь.